С удовольствием.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно хотела вас спросить, что вы считаете э, вот как вы думаете, почему коррупция так часто обсуждается СМИ, и это так триггерит людей?
Очень хороший вопрос. Э, сразу хочу сказать, что я поддерживаю то, что коррупция обсуждается в СМИ. Объясню, вскоре объясню, почему. Но если говорить о том, почему она так часто обсуждается, что ж, наверное, опять-таки это связано. Она так часто обсуждается, потому что сильно затрагивает людей. А затрагивает людей она, поскольку она часто обсуждается. То есть какие-то, э, примеры коррупции они Да, то есть люди это всё на слуху у людей. Да, одна из причин, наверное, почему это так сильно задевает людей- это потому что на слуху. Ещё одна причина, наверное, из-за того, что она, э, затрагивает нашу базовую потребность как социальных личностей, да, как людей, которые как, э, личностей, которые живут в социуме, да. У ка м, у каждого из нас есть потребность в справедливости.
Мгм. Да, да да. Замкнутый круг. Мгм. Да. Да, тока хотела сказать: "Справедливость". Мгм.
А коррупция- это как раз такие действия, которые эту справедливость нарушают. Причем нарушают они таким образом, что, э, с одной стороны, от с той стороны, откуда не должна нарушаться справедливость, со стороны властей.
Мгм.
С другой, ну, или каких-либо других организаций, которые нып которые призваны служить интересам обществ. А, с другой стороны, поскольку с этим сложно что-либо сделать, особенно обычному простому человеку в одиночку.
Да.
А что вы думаете об этой ситуации? То а, коррупции в целом и то, как СМИ взаимодействуют с подобными новостями?
Ну, вот я расскажу вам вот такую историю, что вот я обратила внимание, относительно себя лично, что как будто меня уже темы коррупции вообще не задевают. Я объясню: они меня не удивляют вообще.
М,.
Ам.
То есть они не стали реже, а просто перестали трогать вас?
Да, они перестали трогать, потому что это сплошь и рядом. Я вам больше скажу, я действительно не верю в то, что есть какая-то страна без коррупции. И когда очередная Мгм. Да, да, да. И как будт когда какая-то новость новая появляется о какой-то стране или о каком-то чиновнике, о том, что он там коррумпированный, о каких-то схемах, вот вы знаете, вот о чём я говорю, наверно. Ам, о вот этих вот фильмах, которые рассказывают коррупционные схемы каких-то чиновников там российских, <swallows> не знаю, американских, там ещё каких-то. Эм. Вот это меня уже больше в вообще не удивляет. А, это меня даже уже не смешит. И меня это уже Ну вот мы когда смотрим какой-то очередной и м, мне кажется, что <chuckles> всё, что в этих фильмах, у меня ухо воспринимает уже как типа: "Ну я уже такое слышала! Ну, уже такую схему мы знаем! Мы уже где-то такое слышали, уже кто-то так делал!"
Это это печальный знак, но, наверно, я с вами соглашусь в какой-то степени. Мгм. Мгм. Ну да. Придумайте что-то новенькое, да?
Да, придумайте что-то новенькое! Может, кто-то додумался какой-то новой схемой коррупции вообще? Вот, удивите, знаете, <sniffs> в таком вот плане. И, м, я про себя точно говорю, что меня уже это не триггерит. Ам, когда нам начали изо всех щелей, изо всех рупоров говорить о том, что вот: "Коррупция коррупция в стране. Господи, воруют те, воруют эти, у этих дома, у этих замки, у этих ещё что-то". Ну уже всё это наслушались. И, знаете, у меня как будто стоит равно между словом "чиновник", "политик", а, не знаю, какой-то "бизнесмен", который пошёл в политику. М. У меня стоит слово "равно", что у него есть деньги. Безусловно.
Мгм. Ну да.
Каким-то нечистым путём, какая-то часть чистыми белыми заработана, да, а какая-то в серую, в чёрную. Поэтому меня это уже никак не удивляет. Э, я вам больше скажу, я не знаю, что надо сделать, чтобы это всё, м, искоренить эту коррупцию. Как это, я не знаю, кому на горло надо начать наступать, чтобы это прекратилось или чтобы это как-то, ну, уменьшалось.
Да, это, наверное, прекратилось. Это прям очень радужный, очень оптимистичный настрой. Да, уменьшалось- возможно, но, наверное, нужны очень какие-то активные действия. И да, и, честно говоря, меня, наверное, тоже особо не трогает, особо не, э, задевает то, что упоминается в СМИ о коррупции. Но я считаю, это всё равно необходимая мера. Особенно, когда эта, а, когда эта статья острая, когда она рубит, как мечом. Да, когда называются имена, какие-то факты, то есть когда проявляют смелость различные издательства и, а, репортеры.
Мгм. Жёсткие меры, да, какие-то? Безусловно. Да, да. Да-да, журналисты. Мгм. Да, снимая фильмы, мгм, да.
Журналисты, да, то есть они выполняют свой долг перед обществом, рассказывают и становится понятно. Да, то есть, наверное, здесь, эм Так же, как и во многих других сферах, э, сложно В какой-то степени, наверно, сложно браться за тех, кто стоит во главе всего этого порой, да, каких-то схем. Поскольку, ну, если человек придумал какую-то хорошую рабочую схему, которая может его обогатить, нужно отдать должное, он не глупый, в первую о
Да, да. Да да-да-да. <laughs>
Соответственно, он может придумать, как себя защитить.
Да, кстати. Мгм, в большинстве случаев. Да.
Да, поэтому рассчитывать, что можно Да, поэтому рассчитывать на то, что можно раскрыть схему, там, не знаю, и
Да-да-да. И он прям пристыдиться от этого, типа <inhales> Да, и победить. Да-да.
да, и победить эту схему это с наивно.
Наивно, согласна с вами, определённо.
Да, однако, всё-таки наив Да.
А как думаете, что случится с миром, если СМИ перестанут, <grunts> э, говорить о о коррупции?
Честно, думаю, она начнет разрастаться. Тут есть интересный такой момент, что СМИ говорят о коррупции и о коррупционерах, о тех, кто эти схемы, скажем так, придумывает или получает от них большую прибыль Да, реализует. Но, э, коррупционная схема не работает только с одной стороной.
Я тоже думаю. Мгм, реализует да, да.
То есть, м, предположим, если я хочу какую-то схему, с да, если я хочу какую-то схему сработать, мне нужен человек, который будет пользоваться этой коррупцией, да. То есть я её предоставляю, а человек, да, потребитель, он будет пользоваться. Поэтому я считаю, что отчасти, если делают хорошую работу ещё и потому, что они взывают к совести людей, которые этим пользуются. Ведь, чтобы кто-то взял взятку, надо, чтобы кто-то дал взятку.
Да, в однобоком режиме, да. Мгм. Партнёр, да. Да.
И часто это происходит на обычном уровне. То есть люди обыватели. Да, то есть чаще всего, большая часть, скажем так, э, м, коррупции или отмывания возможных денег происходит не крупными, не многомиллионными взятками за что-то глобальное, а маленькими.
Мгм. Мгм. А по кусочкам, да-да, по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть. Да, накапливается там.
Да. Да, если мы представим да, если мы представим что, например, э, каждый житель земли даст, там, не знаю, взятку в 1 доллар кому-то, то получится порядка 8 000 000 000 долларов. Да, то есть редкие такие случаи, когда кто-то кому-то давал настока крупные взятки, в ну, 1 человек. Да, то есть в этом и заключается суть. А СМИ, раскрывая эту тему или рассказывая про какого-то коррупционера, возможно, те, кто слушают эти новости или читают, может быть, я очень надеюсь и очень хотел бы, да, тут какая-то вера в людей просыпается, что они начинают стыдиться того, что они в этом участвуют. Ну, или хотя бы, уже более реалистичный взгляд, они начинают бояться, что их тоже могут приплести.
<laughs> Да-да-да, да-да-да. Мгм. Вот, вот, да.
Да, и всё-таки это, да, работает. То есть когда схема раскрывается, то есть человек уже подумает: "А стоит ли мне пользоваться его услугами, да, там, то есть, ну, получить какую-то услугу, которая мне как бы не положена, какую-то выплату и так далее за какой-то откат? Или меня тоже могут к этому всему пришить, раз такое пристальное внимание обращено на этих людей?"
Да. Да-да. А у вас в жизни были какие-то случаи, где вы сталкивались с коррупцией? Может, вам приходилось давать взятки кому-то?
Мгм, хороший вопрос.
Или решать какие-то дела за кого-то?
Но это очень компрометирующий вопрос, <chuckles> с одной стороны. <chuckles> Да, учитывая
<laughs> Е просто я думала, что у вас есть какой-то такой, знаете, лайтовый какой-то, который, ну, можно рассказать какой-то.
Нет, е естественно, и мне скрывать нечего, на самом деле. Да, то есть нужно понимать, что выходцы из стран Восточной Европы и, наверно, Ближней Азии, они живут в таких реалиях, что иногда приходится платить за то, что тебе положено по закону.
Мгм. Да. <chuckles>
Да, то есть, э, начинаем с элементарного, да: получить место в садик ребенку.
Да, да.
То есть я я в садик попал таким же образом, когда был маленьким.
Да?
Ну да, к сожалению, так, поскольку очереди были очень большие, да, и моя мама купила, м, бронедверь в садик.
Мгм. Ух ты! Какая молодец мама.
Да. Чтобы да, так как она меня растила сама, она была мать-одиночкой, у нее не было варианта, не с кем было меня оставить.
Вот так вот садик, да, крутится. Мгм. Да-да, поэтому надо было идти, да, да.
То есть это либо нанимать сиделку, няню, да, либо в садик.
Да.
Вот, а так как, а, в той местности, где мы жили, с местами было очень всё туго, очень тяжело, очереди были достаточно большие, пришлось что-то думать и придумывать через знакомых и так далее. Да.
Мгм.
Э, но в своё, может быть, оправдание, защиту скажу, что в действительности, я в какой-то степени не считаю взяткой то, что, м, за что приходится платить, чтобы получить то, что тебе полагается и так.
М-да.
По закону. Да, то есть
Н не считаете это взяткой?
Я не считаю это
Мгм.
Почему? Потому что, смотрите, э, и тут есть такой момент. Если, например, человек платит кому-то, чтобы обогнать других, у кого есть такие же права, но кто раньше в очереди, например, да, или у кого серьёзнее систе э, серьёзнее ситуация- это взятка.
Ну ну да-да-да. Вы имеете в виду, что, э, они тоже все, кто в очереди, что они тоже все что-то будут делать? Ну, типа
Не не нет, не совсем. Смотрите, то есть если, э, человек, да, а, дает, например, взятку ради того, чтобы обойти других, у которых больше прав
А что?
это плохо. Определённо. Но если, э, человеку говорят, что вот: "Ты на это по закону имеешь право, но если ты мне не дашь денег, я найду причину, почему тебе отказать".
Да, да, да. Но это уже ну это уже грязно.
Это да, это вымогательство в какой-то степени. Да, но, к сожалению, это реалии некоторых стран.
Вымогательство, да. Мгм. Да.
Вот щас, возможно, это сходит чуть-чуть уже в каких-то, да каких-то локальных местах н на "нет", может быть, или уменьшается, но, по крайней мере, в период, особенно после развала Советского Союза, когда ещё не было установлено всего, да, то есть, не было стабильности
Мгм.
размах, наверно, был чуть-чуть побольше.
Было, вот мне тоже кажется, да, что было больше.
Вот. По этой причине, да, иногда, чтобы получить то, на что ты имеешь право, приходится идти на какие-то ухищрения. К сожалению, святых среди нас нет.
Ну да. <chuckles> Да.
Да, утверждать это бессмысленно, да. Но, с другой стороны, вопрос в том, что всегда есть такой момент. Хорошо, если от того, что я что-то сделаю
Нет, да.
мне будет хорошо, но другим не будет хуже.
Мгм. Но другим буде а, не будет хуже. Мгм. Мгм.
Да, не будет хуже. Да, вот, например, мне полагается от государства или, м, грубо говоря, так как моя мама была матерью-одиночкой, да? По сути, место в садике мне пова полагалось без очереди.
Да, по идее, да.
Да. По идее, да. Но мн но, естественно, разговор стал такой, что: "Нет, мы вам его не дадим. Мы найдем причину".
Мгм. Найдём причину, да.
Да. Почему его не так, если, вот, вы не сделаете вот это?
Да.
Да. Поэтому моей маме пришлось, да. Но, с другой стороны, то, что она это сделала, и я попал в садик, другие не пострадали, поскольку по закону у меня и так было преимущество. Просто которое не получилось реализовать законами.
Ну да. А а у Да, да-да, законы бесплатным способом, да, безоплатным, да.
То есть это тогда да, то есть это сложно считать коррупцией. Но если твои действия причиняют другим вред или лишают их того, на что они по праву могут рассчитывать- это уже гораздо более худшая ситуация.
Не, ну по факту это ж тоже коррупция. А, заведующая садика, а, захотела, ну, то есть она чужими деньгами, чужими руками, она благополучие своему садику делала. То есть тут кто-то окна, кто-то ковры купил, кто-то посуду новую, там, не знаю, стулья.
Естественно. Ну. В те г в те года, мне кажется, так всё и делалось, к сожалению.
А где же деньги были, которые выделялись на эти садики?
Ой, хороший вопрос. Это, наверное, мы переходим уже к чиновникам, которые тоже коррумпированы и тоже все эти бюджеты государственные на садики куда-то девали.
Ё-моё. <chuckles> <laughs> Да, получается самому садику, которо положена та сумма, либо там очень мало полагалось этому садику, потому что кто-то откусил сверху.
А так, как говорится, р Да. И Верно, да. И, как говорится, рыба гниет с головы, поэтому всем последующим, это, эм да, всем последующим звеньям цепи приходилось как-то крутиться, поскольку, да, та же самая заведующая садика, она не просила себе что-то домой, да, ей в в свою личную квартиру или в свой личный дом новую дверь. Нет, она в садик попросила. То есть по сути, от этого пользу получали дети.
Да. Да, да-да. Мгм. Да.
Да, что, в общем-то, хорошо в какой-то степени. Да, поэтому, ну, тут палка двух концов. Это, наверно, такая уже, серая зона.
<laughs> Да, с это точно серая зона, которую
Да, но я рад, что сейчас это всё освещается СМИ и, скажем так, у какого-то такого, а м, у коррупции, которую можно избежать, у нее меньше шансов зародиться. Поскольку каждый подумает: "А вот не попадусь ли я? Не раздуют из-за этого какой-то глобальный скандал?" Поскольку даже чиновникам порой не отвертеться уже в таких историях.
Я согласна с вами. Да, я с вами согласна. Возможно, нам, а, эмиграция дана для того, чтобы мы подчерпнули другой опыт, увидели.
Очень хорошая мысль. Согласен.
И начали меняться в себе.
Возможно.